Hi!
Uy, magandang umaga po!
Magandang umaga din sa'yo. Kumusta ang umaga mo?
Ayun, maayos naman po. Kayo po ba?
Eto, mabuti naman ang aking umaga, nakatulog nang mahimbing. Kaya naman paggising ko, sobrang ganda ng aking paggising. Kasi nga, sapat na sapat 'yong tulog ko. <chuckles>
Mm. Ah, mm, opo. Naku nakakatulong talaga 'yang pagkakaroon ng sapat na tulog.
Oo naman. Kasi 'pag hindi sapat ang tulog mo, alam mo nagiging irritable ka at kapag irritable ka minsan, siyempre nakakapagsabi ka ng hindi kanais-nais na salita sa mga kapamilya mo, 'di ba?
Oo. Tama. Mm. Maraming ano 'yan, maaaring may conflict, ah, relationship kapag parag palagi kang irritable. Kaya maganda din talaga na naalagaan natin 'yung sarili natin.
Totoo 'yan. Totoo 'yan. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng pagtatalo-talo 'no sa loob ng pamilya at hindi lang naman sa loob ng pamilya, pati 'yong mga katrabaho natin or kaibigan natin. Dahil din sa mga ano, nangyayari sa sa sarili natin na kakulangan sa tulog o kaya madami tayong iniisip gano'n, 'di ba?
Mm. Ay opo. Mm. Tama. Tama po kayo diyan.
Ikaw ba? Mm, ikaw ba? Ah, siyempre naranasan mo na siguro ano 'yong magkaroon ng conflict sa ibang tao or nakikipagtalo sa ibang tao. Pero sa ikaw ba, ano ba 'yong ginagawa mo para maiwasan ang paulit-ulit na pagtatalo?
Mm. Naku, buti na lang 'no. Ah, siyempre nung bata ako talagang ano 'yan eh, sobrang alam mo 'yon 'pag naiinis po, talagang nagagalit agad. Walang ano, hindi muna nag-iisip kung ano 'yung sasabihin. So talagang nando'n 'yong part na nakakasakit tayo ng damdamin. Pero habang tumatanda tayo siyempre andiyan yung part na, ah kailangan ko pala na mag-relax, alagaan yung sarili ko, kasi 'pag na-i-stress talaga ako, andiyan yung part na sobrang halos lahat na lang parang nakakainis, which is hindi naman talaga mm, hindi naman talaga dapat lahat ng tao ay madamay. Kasi siyempre wala naman silang ginagawang masama sa'yo, so, ang pinaka ano ko talaga diyan, ngayon na nagagawa ko na, is yung mag-relax at saka talagang alagaan yung sarili ko at saka 'yung mag-iisip muna talaga tayo bago tayo magsalita. Lalo na kung, um, andun yung height ng emosyon na galit na galit ka na, much better pa rin talaga na kumalma ka muna at saka mm.
Oo. Mm. Mm, tama, oo. Oo nga 'no, sa ganyan din ako. Tama. Totoo 'yan. Ay oo. Tama. Mag-lie-low ka muna para hindi ka makapagbitaw ng masasakit na salita. Kasi 'pag galit ka talaga, hindi mo maiwasan 'yong sarili mo na ano eh, magsabi ng hindi kanais-nais na salita na sobrang nakakasakit na pala sa ibang tao. Kaya naman nangyayari 'yong pagtatalo-talo na 'yan dahil siyempre nagkakapagbitaw ka ng masakit na salita, 'yong tao naman na 'yon mainit ang ulo niya or nasaktan siya sa sinabi mo. Kaya nangyayari nagtalo nalo ka, nagtalo na kayo so hindi na kayo talaga nagkakaintindihan, gano'n.
Mm. Opo. Mm. Mm. Mm. Tama po, kaya mahalagang-mahalaga talaga na turuan natin 'yong sarili natin na kumalma. Kasi kung tayo mismo 'no, siyempre 'yong isa galit na, ikaw din galit, eh, di dalawa kayo na mas lalong napalala 'yong sitwasyon. Walang isa na parang nag-mediate, gano'n.
Tama. Totoo. Saka idagdag mo pa 'yong ano dapat, ah, matuto kang umintindi or magpasensya at umintindi. Para maiwasan 'yong paulit-ulit na pagtatalo. Kaya kasi kaya naman nagkakaroon ng paulit-ulit na pagtatalo, dahil hindi ka marunong magpasensya at hindi ka rin hindi mo inuunawa 'yong sitwasyon nyo. Kumbaga hindi mo pinapakinggan 'yong kanyang panig. 'Yong sarili mo lang, sali sarili mo lang panig 'yong 'yong gusto mong ano ma marinig niya. So dapat matuto ka lang talaga na makinig sa kanyang panig din kung bakit ah, gano'n 'yong nangyari, gano'n. Saka 'yon nga dapat magpasensiya ka, magpakumbaba ka kung kinakailangan, para hindi mo salubungin 'yong galit niya. Para maiwasan 'yang paulit-ulit na lang na ano, pagtatalo. Saka daanin sa ano 'no, bukas na komunikasyon, mag-usap kayo na lang ng diplomasiya, 'di ba. 'Yong mapayapa, hindi hindi 'yong pasigaw, 'yong 'di ba?
Mm. Mm. Mm. Tama. Mm. Mm, tama po diyan. Mm. Mm. Tama po. Kasi ano 'no, sobrang halaga talaga nung pinapakinggan mo kung ano yung yung nais ibahagi nung isang side. Kasi siyempre meron siyang maaaring may mga punto siya 'no na hindi mo naisip na tama pala, dahil sa lang sa galit na nararamdaman mo. Pero kung
Oo. Totoo yan. Tama, totoo 'yung sinabi
talagang gagawin mo 'yung part na magiging kalma ka, maiisip mo may point siya. Tapos pwede kayong magkaroon ng collaboration parang meron kayong ano, ma-reach n'yo yung win-win win-win solution, ganun.
Mm. Nag Tama. Kaya naman ano 'no, totoo 'yong sinabi mo sang-ayon ako diyan. Kasi i ma alam mo ba na 'yong madalas na dahilan kung bakit naulit 'yong pagtatalo. Hindi, 'yon nga katulad ng sinabi natin kanina, hindi marunong makinig sa isa't isa. Kaya naman madalas talaga 'yong pagtatalo nila siyempre kung 'di nakikinig sa bawat isa o, shu iyon hindi talaga masosolusyunan. Kasi nga walang walang pakikinig na ano eh, na taos-puso. So ayan dapat lang 'yan makinig, 'wag ka munang mag-react, makinig ka lang magre-a 'wag kang mag-react gano'n. Para naman ano, maiwasan talaga 'yan. Saka dapat mag-usap kayo nang masinsinan, 'yong walang nakakarinig. Kasi baka mamaya sa public mo sinabi 'yon, ito talagang maulit-ulit talaga 'yong pagtatalo n'yo, 'di ba?
Mm. <smacks lips> Tama. Mm. <smacks lips> Tama. Mm. Mm. Opo. Naku mas maganda 'yan sa private eh. Kasi kayo lang naman yung mayro'ng ano eh, pagtatalo, bakit kailangan pang marinig ng iba.
Oo. Totoo 'yan. Dalawa lang kayo na mag-usap, masinsinan. Taos-puso na pag-uusap. Tapos makinig sa isa't-isa and then, marunong ding magpatawad. Siguro kung nanghingi siya ng sorry, eh di patawarin mo and dapat ikaw din maru marunong ka ding manghingi ng kapatawaran. Para hindi na ibinabalik-balik pa 'yong pagtatalo n'yo eh, baka kasi mamaya 'di ka nanghingi ng sorry 'di ba, ganito 'yong ginawa mo noon ganyan, o di siyempre masama pa rin 'yong loob nung tao na 'yon. Kahit hindi mo kasalanan, dapat humingi ka pa rin ng kapatawaran. Para naman 'yung tao na 'yon makunsensya siya, ma-realize niya na, "Ay oo nga nagpakumbaba siya, kasi ako yung may kasalanan siya nagpakumbaba, nanghingi ng" 'Di ba? So
Mm. Mm. Mm. Mm. Tama po. Mm. Mm. Puwede rin po 'yon 'no, na talagang makokonsensya ka. Kasi siyempre nag-ano 'yong isa eh, parang nagpakumbaba eh. At saka nagustuhan ko po 'yong sinabi ninyo. 'Yong hindi naman kailangang isa-publiko. kasi siyempre 'pag may mga ibang nakikinig maaaring madagdagan, mabawasan, magkaroon sila ng opinyon, eh paano kung opinyon nila eh, parang pa mas mapalala 'yong pagtatalo ninyo, hindi makatulong. So talagang mauulit at mauulit 'yong pagtatalo ninyo.
Oo. Nagpakumbaba, oo. Mm, totoo. At Kaya minsan ginagatungan pa nila 'pag narinig nila 'yon 'no. <chuckles> Nagiging ano pa sila, ah, troublemaker, hindi sila peacemaker. Ginagatungan pa nila, "Uy hindi 'yang maganda 'yang ginawa niya, sige paglaban mo." Mga gano'n. <chuckles>
Mm, mm. Kaya Mm. Kaya magandang private talaga. At saka kung sasabihin mo man sa ibang tao, siyempre natural sa'tin na shini-share natin sa ibang tao. Much better 'yung talagang ano, 'yung alam niya na kailangan napapakinggan yung both sides at saka hindi siya yung agad-agad na magbibigay ng opinyon.
Tama. Tama. Saka hindi mo na kailangan banggitin din sa ibang tao na tungkol do'n. Kasi natapos na eh, nag-usap na kayo, maayos na, so hindi na. Kasi 'pag inung 'pag sinabi mo pa sa ibang tao, siyempre uungkatin 'yan ng ano eh, ng tao na napagsabihan mo. So kapag inungkat niya 'yon, o di ano itsitsismis niya 'yon sa ibang tao, 'di niya mapigilan 'yong sarili niya. Kaya mas maganda talaga 'no.
Mm. Mm. Mm. Maaaring meron ulit na bagong pagtatalo, na hindi matapos tapos.
Tama. Oo, tama 'yong sinabi mo. Kaya kailangan na tahimik na lang. Huwag ng huwag ng ibahagi pa 'no sa ibang tao. Kasi hindi talaga minsan nakakatulong 'yong gano'n.
Mm. Mm. Pero ito po, may mga paraan po ba kayo para manatiling kalmado o para hindi po para hindi ikaw muna ang mag-init ng ulo?
Alam mo ako, iba kasi ako 'pag nagalit ako. Kaya talagang ginagawa ko, kino-control ko 'yong emotion ko. Kapag halimbawa may narinig ako na hindi kanais-nais or talagang hindi magandang salita, talagang ginagawa ko 'yong pinapakalma ko 'yong sarili ko, 'yong kino-control ko 'yong emotion ko talaga. Tinatak ko na sa isipan ko na ganito 'yong sitwasyon 'yong magiging reaksyon ko, hindi ako hindi ko sasalubungin 'yong galit niya or hindi ako mag makikipagpalitan sa kanya ng masasakit na salita. So pakinggan ko muna siya kung ano sasabihin niya. So gano'n ginagawa ko, pakalmain ko muna sarili ko, bigyan ko ng ah, makinig ako sa mga sinasabi niya, baka mamaya mayro'n pala siyang pinagdadaanan kaya gano'n na lang 'yong ugali niya, 'di ba. So 'yon makinig ako sa mga pinagsasabi niya. Kapag natapos na siguro siyang magsalita, doon ayun, sabihin ko sa kanya, o bakit mo naman nasabi yan gano'n. Ah, may problema ka ba, may pinagdadaanan ka ba sa buhay o kaya bakit may galit ka sa akin ganyan, ano bang ginawa ko, puwede mo bang sabihin, mga gano'n. So ayon kompron um bigyan mo ng espasyo, pakalmahin mo muna sarili mo, makinig ka sa sinasabi niya at saka mo sabihin naman 'yong side mo.
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Tama po kayo diyan. Mm. Mm. Mm. Mm. Tama po kayo diyan. Ako po talaga lumalayo po lumalayo po muna ako 'pag ganyan, na parang umiinit 'yong ulo. Kasi siyempre 'pag nakipag-usap ka ng hindi ka pa kalmado, maaaring makapagsabi ka talaga ng salita na hindi magugustuhan, hindi mo magugustuhan din, hindi lang 'yong side no'ng isa. Pero ikaw din pwede kang magkaroon ng regrets. So, yung pinakamabisang paraan talaga para sa'kin is lumayo muna, magpalamig-lamig, hanggang sa kung okey na ako, kaya ko ng kausapin yung isang tao na hindi naiinis, siyempre pwede na kaming magpatuloy sa usapan. At saka, saka na namin sisimulan yung ano pag-uusap tungkol dun sa conflict na meron sa'ming dalawa. Kasi mas ano na yan eh, mas magiging, mas makakapag-isip ako ng tama kung paano ko ba sasabihin o ivo-voice out yung nararamdaman ko, in a way na magiging ano siya parang sensitive, hindi makakasakit ng damdamin ng isa.
Ikaw ba, parang ikaw ba oo, ikaw ba? Mm. Ayan. Mm. Tama. Oo. Hayan. Hayan. Maganda 'yong sinabi mo, oo. Tama. Ay maganda yang ano, sang-ayon ako sa ginagawa mo. Talagang nagco-cool down ka muna, talagang lumalayo. So nakakatulong talaga 'yan de ah, talaga 'yan sa ano para hindi uminit 'yong ulo mo. Minsan ganyan din 'yong ginagawa ko 'yong lumalayo muna ako, na binibigyan ko ng espasyo or space 'yong tao na 'yan na mag-isip siya nang maayos at ako naman, binibigyan ko 'yong space ang sarili ko na hindi magalit gano'n. Kasi baka mamaya kapag kapag talagang nilapitan ko pa yan at alam ko na talagang sasabog yung galit ko, baka mamaya kung ano pang magawa ko eh. Kaya ganun na lang, minsan ginagawa ko rin yung ginagawa mo. Pero kadalasan kasi talagang pinapakalma ko yung sarili ko, yung ganun. Para hindi ako makapagbitaw ng masasakit na salita.
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm.
Saka ayon nag nakikipag-usap ako sa kanya nang maayos. Siyempre kasi kinontrol ko na 'yong emotion ko eh. So meron na akong pagkakataon na makapagsalita nang maayos, wala na 'yong galit ko do'n or ano 'yong wala na 'yong inis sa nararamdaman ko.
Mm. Opo. At saka parang alam niyo po yun, kapag tumatanda na tayo parang mas lalo tayong naging reflective sa sarili natin. So, kapag may mainit ang ulo sa paligid natin napapaisip tayo, bakit kaya mainit yung ulo niya? Ano kayang meron, ganyan.
Totoo 'yan. Mhm. Tama. Oo minsan gano'n ang ginagawa ko eh, kaya talagang iniisip ko muna kung bakit siya nagkakagano'n, bakit siya madaling magalit. So talagang ginagawa ko, inaalam ko, ini-imbestigahan ko siya, o bakit naman ganyan 'yong ugali mo, bakit ang dali-dali mong magalit gano'n. Sinasabi ko talaga 'no, prinaprangka ko. And then, nakikinig ako. Siyempre kapag inungkat mo ng inungkat 'yan magsasalita at magsasalita 'yan hanggang sa magsabi na siya ng problema niya na mayro'n pala siyang mabigat na pinagdadaanan, kaya pala gano'n 'yong kinikilos niya. So ayon, so, habang nagkukuwento siya dapat makinig ka din ano, 'yong talagang may intensyon ka talaga na makinig at ma ah, pakita mo 'yong pagpapahalaga mo sa kanya na talagang concern ka sa kanya gano'n. So kapag naramdaman niya kasi na na-concern ka sa kanya at mahal mo siya, alam mo magsasabi yan ng ano, problema niya at nanghihingi pa 'yan ng ano 'no, 'di ba. Naranasan ko kasi yan eh, ikaw ba naranasan mo 'yon?
Mm. Mm. Tama. Mm. Oo. Mm. Tama, tama po kayo diyan. Mm, siyempre naman. Kapag ano feeling mo na may concern sa'yo yung isang tao, talagang magiging komportable ka na mag open-up. Kasi alam mo na maiintindihan ka eh.
Totoo. Tama. Saka talagang ipakita mo 'yong tinatawag na empathy, alam mo 'yon. Mahalaga ka kasi 'yong ano eh, pagpapakita ng empathy sa sa ano na 'yan, sa tao na 'yan, sa tao na galit na galit or sa tao na mayrong pinagdadaanan o kaya diyan sa diyan sa kausap mo gano'n.
Mm. Mm. Tama. Kasi tayo rin po minsan 'di ba yun din yung parang hinahanap natin eh, yung maintindihan tayo. So siyempre ganun din dapat yung binibigay natin sa iba.
Oo. Tama. Kaya kung ano 'yong gusto mo na na ano na pag ugali ng tao, gano'n din dapat 'yong gawin mo sa sarili mo. So, saka ilagay mo 'yong sarili mo sa kalagayan niya, kung ako'y nasa sitwasyon niya, ano ba ang gagawin ko? So dapat gano'n 'no, ilagay natin 'yong sarili natin sa sitwasyon ng tao na 'yan, para maintindihan natin 'no 'yong kanyang pinagdadaanan at kaya natin siyang tulungan at payuhan ano.
Mm. Mm. Mm. Tama. Mm.
Hayan, mhm.
Kasi yun 'yong ano niya eh, pinakakinakailangan niya eh.
Tama, kasi ganyan din talaga yung madalas ko ding gawin sa sarili ko, at sa ibang tao.
Mm.
Tsaka, hindi mo na
<smacks lips> Kung mahalagang mahalaga talaga siya.
Oo, totoo 'yan sinabi mo. Ah, 'yan, ang dami kong natutunan sa 'yo. Talagang napapaisip tayo 'no, sa mga nakaraan, sa mga sitwasyon ng nakaraan, o kaya sa pang pangyayari sa buhay natin. Oo. Talagang hindi naman maiwasan 'yan 'no, 'yong pagtatalo-talo na 'yan. So dapat talaga
Mm. Tama. Opo, kung saan tayo natuto, 'no? Mm. Pero habang nagkaka ano kasi tayo, tumatanda tayo, talagang, marami tayong natututunan kung paano ba talaga natin siya maiiwasan.
Totoo 'yan, kaya panatilihin natin maging kalmado, magpakumbaba, at matutong makinig sa panig niya and patawarin din natin sila at 'wag magtanim ng ng sama ng loob ano, ng galit. Para mag
Mm. Oo. Tsaka marunong din dapat tayong humingi ng tawad. Kung may nagawa tayong mali.
Tama, totoo 'yan. Oo, tama 'yong sinabi mo, humingi ng tawad at para magkaroon tayo ng payapang kaisipan at maging maayos 'yong relasyon natin sa kapwa natin tao, 'di ba? Ang ganda ng usapan natin, nag-enjoy ako.
Mm. Opo. Ako rin po. Tsaka marami po kong natutunan po mula sa inyo.
Ako din, ang dami kong natutunan sa'yo. Salamat sa pagbabahagi mo.
Maraming salamat din po, mag-iingat po kayo.